Ja, ja, ja, richtig, richtig.
Und dann und dann hat's haben sich bestimmte Dinge rausgestellt, die dann die man dann tatsächlich nicht machen konnte. Und dann habe ich mich m erst mal geärgert: „Warum findet man das 3 Monate später raus? Warum warum hätt da hätt das hätte man ja auch gleich im Januar wenn man als der als der Anwalt eingestellt wurde, hätte man das schon festlegen können.“ Und so haben sich halt diese Dinge aus diesem Grund hat sich das so in die Länge gezogen.
Okay. Wow. Ja. Ja. Ja. Ja, richtig, richtig. Boah, das ist ja wirklich eine, äh also, da kannst du ja eigentlich 'ne 'ne St 'ne 'ne Geschichte drüber erzählen. Also, d das heißt, du wirst den jetzt auch erst mal dann gar nicht sehen können sozusagen, weiterhin nicht, so wie ich das verstehe dann oder?
Ne, wir haben dann, äh, immer mal immer drüber nachgedacht 'n bisschen, dass ich da hingehe, äh, zu ihm.
Ja. Okay, okay. Ja, ja, ja, ja, aber?
Aber, das, ähm da war ich mir dann nie 100 % sicher quasi. Also, an manchen Tagen habe ich gedacht: „Okay, mache ich.“ Und dann an manchen Tagen weil okay, das klingt jetzt 'n, bisschen, äh, kalt, aber
Ja. Ja. Mhm, ja.
äh, es ist halt, äh, jetzt 'n bisschen
Ja.
'ne große Entscheidung, ähm, mein Leben in Amerika aufzugeben und in ein Land zu ziehen, wo man, äh, keine Möglichkeiten hat. Nicht viel, nicht viel. Also, man hat Möglichkeiten, okay
Klar. Klar. Ja, ja. Ne, verstehe ich, verstehe ich total. Also, ähm, äh, ich meine, Griechenland, äh, ist gut, durchaus 'n schönes Land, sehr attraktiv, aber, äh, w w wirtschaftlich jetzt gesehen jetzt nicht gerade sehr stabil. Hm, da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man da jetzt quasi, d äh, ähm, das das Leben da jetzt in den USA aufgibt, ne, ähm
aber ja. Ja. Ja.

Ähm.
Gebe ich dir recht. Kommunikation ist der Schlüssel, ja, ähm ohne Kommunikation, ja, w würde so eine
Ja.
Beziehung ja irgendwie gar nicht existieren, ne? Also ne, das das die würde ja gar nicht gar nicht irgendwie funktio also die die die würde gar nicht ja, da würde es gar keinen äh, gar keine Flamme zu geben gar keine Grundlage dazu.
Ja, genau.
Ja, mhm.
Ja. Ja.
Hast du viellei ja?
Ähm. Ja. Also
Ja.
Ähm.
Hast du grad 'ne Situation, wo du, ähm, ja, 'ne schwierige Situation hast zu kommunizieren?
Ja, also ich weiß nicht, ähm, wie das wie das passiert ist. Also, das Komische war auch, dass, äh, am Tag, bevor wir unser Missverständnis hatten, ähm, alles alles noch okay war alles war beim Alten und
Ja. Ja, ja. Ah. Okay.
ähm, ich habe mich auch, ähm, geliebt gefühlt. Also, es gab überhaupt keine Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt.
Oh. Wow. Okay, okay, wow, das ist ja wirklich
Ja, es war echt von heute auf morgen. Ganz komisch.
z von heute auf morgen.